Yazarken kendin yazdığın için, eee, bir ekrana yazmadığın için. Anladım. Peki
Evet. Evet. Evet ve daha çok keyif alıyorum yani.
Hı hı. Eee, peki yani yaratıcılığını, eee, kullandığın, eee, herhangi mesela bir hobi var mı? Yani, mesela, "Yazıyorum." dedin. Acaba bu yazılar sadece derste not almalar mı yoksa mesela edebî bir şeyler de mi yazıyorsun? Ya da onun dışında başka bir yaratıcılığını kullandığın bir şey var mı?
Emm I var. Hı hı. Hımm, ay keşke. Yani şöyle yaratıcılığımı kullandığım bir şey var ama maalesef, eee, yazmak, eee, değil. Eee, oyuncuyum aynı zamanda. Eee, ama böyle, hani, gerçekten şey hani bebek adımları. Emm, işte bir oyunculuk okuluna gitmiştim, eee, hani, mezun oldum. Eee, sonra birkaç, eee, işte, 2 tane kısa filmde oynadım, 2 reklamda oynadım, eee, derken tabii aslında, eee, çok yaratıcı bir, eee, süreç. Emm, ve işte orada tıkandığımda, yani, bir oyuncu Mesela nerede tıkanırdım? Eee, işte önümde, eee, ge e bir karakter var ve yani bürünmem gereken bir karakter. Ama bazen öyle anlar olurdu ki; "Ya, ben bu karakteri anlamıyorum." derdim. Yani ben, hani, "Nasıl bu karakteri oynayacağım?" Çünkü karakteri anlamıyorum.
Hı hı. A! Ne kadar ilginç! Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Çok iyi. Hı hı. Evet. Hı hı. "Anlamıyorum." derken? Peki, ya, "Anlamıyorum." derken onu merak ettim şu anda. Yani mesela o senaryoyu okuyorsun, kendi bölümünü okuyorsun ve karakterin nasıl bir ruh hâlinde olduğunu ya da, işte, nasıl bir aslında bir profil olduğunu mu tam olarak kavrayamıyorsun, anlayamıyorsun yoksa başka bir şeyden bahsediyorsun?
Tabii. Hı hı. Ya, evet, yani, öy gerçekten olmaz. Olduğunda ben tıkanıyorum. Çünkü, eee, şimdi, o karakteri bir şekilde ti yapabilmem lazım. Asla asla lazım. Karakterin kendine -kendi versiyonunu bırak bürünmem gerekiyor. Eee, eee, öyle ol o karakterde he söylediği bir cümleyi bile anlamadığımda da şeyler çıktığında orada karakter çatışması yaşıyorum. Şimdi sana aslında benim de aklımda Eee, yani, o tarz şeyler olduğunda birazcık, eee, eee, vallahi olduğunda çay iç Hemen kırmızı şarap. Ne yapayım yani?
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı.

<chuckles> Çok güzel. Her şeyin bir çözümü var sende yaratıcılıkla. Çok iyi.
<chuckles> Aynen, daha bir A! Diyorum. Öyle de olabilir. Hmm, birazcık, işte, atlatma, bir şeyi, emm, hani, yakma bir şeyler. Her şeye böyle duş alıp geri gelme.
Hımm, anladım. Demek ki su sana su suyla temas, kâğıtla temas gibi galiba. O da sana çok iyi gelen bir şey. Ve mesela yaratıcılığın tıkandığında da bir çare gibi ona da sarı ona da s hemen onu arıyorsun gibi bir şey anlıyorum bu söylediğinden.
Ay çok rahatlatır. Evet. Çok severim. Aynen öyle. Ben mesela, hani, eee, yorulduğumda da mesela diyelim ki yoruldum ama hâlâ çalışmam gereken, işte, okumam gereken bir sürü araştırma yazısı var. Anlamışsındır zaten bayağı yoğun bir hayatım var şu an. Eee, veya her şey birbirinden o kadar farklı ki. Hani biri sanat, diğeri, işte, bilim, araştırma yazıları. Orada yaptığım başka bir işim var falan. Eee, hani, yorulduğum anda, eee, hani, pes edip yatmam. Hani, duşa girerim. Bir bakmışsın akşam 23.00 olmuş. Ben orada duşa girmiş, eee, kahve yapıyorum yeniden. Sanki tekrar uyanmışım gibi.
Hımm. Evet. Evet, evet, anlattıklarından evet, çok. Hı hı. Evet. Wow, güzel. Demek ki, eee, 1.'si çok mücadeleci bir tipsin. 2.'si de, eee, e enerjin de çok. O, yani bu zaten enerji olmasa mücadele edecek, eee, şeyin olmaz, yani, motivasyonun olmaz. Çünkü ikisi birbirini dengeliyor.
Öyle. Evet. İşte Evet, aynen öyle. O enerji de sanırım yine yaratıcılıkla geliyor. Yani bir şekilde "Kendi kendimi nasıl motive ederimin yaratıcılığı." Hani onu da bir şekilde kendim buluyorum.
Hıı.